Et en gros, heu, quand j'arrive, heu, au niveau du choix de ce que je voulais faire après le bac, bah, en fait, je me suis rendu compte que, heu, j'avais complètement faux. Il fallait que je refasse des années ou que je fasse des années de prépa en plus de la fac de la fac, heu heu, pas la fac, la l'école d'architecture.
D'accord. Parce que, du coup, en sans faire S, tu peux pas tu pouvais pas choisir architecte, c'est ça? Enfin, école d'architecture. Tu pouvais pas passer les concours ou D'accord.
Non, c'est ça. En fait, j'avais pas du tout les prérequis. Voilà. J'avais pas du tout les prérequis. En fait, heu, dans dans l'architecture, les maths pèsent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et heu, ça, personne ne me l'a dit, alors que, bon, heu, quand tu remplis ce formulaire, heu, le but, c'est quand même qu'on t'oriente, quoi. Heu, donc c'est vrai que moi, personne m'a orientée ou m'a dit: «Non mais en fait, c'est pas la bonne filière que tu as choisie» et cetera.
Mmh mh. Ouais. C'est très compliqué de de choisir, heu, ouais, la la bonne filière, les bonnes matières, heu, pour le métier de nos rêves. Cha ouais.
C'est ça. En p c'est ça. En plus, je trouve qu'on nous demande un peu trop tôt ce qu'on veut faire et heu, le truc, c'est que ça y est, une fois qu'on a fait un choix, on est un peu coincé dans ce choix-là.
Mmh. Mmh, complètement, ouais.
Et moi, c'est justement, heu, c'est justement comme ça que je me suis retrouvée à faire, heu, un truc qui n'a rien à voir avec l'architecture, puisqu'après j'ai poursuivi vers une fac d'économie
Mmh mh.
et vers des études en informatique. Aujourd'hui, je suis chef de projet informatique mais heu, c'est pas quelque chose dans lequel je suis épanouie, en fait. Hem, en fait, j'ai j'ai j'ai j'ai poursuivi mes études, heu, <blows air> un peu par dépit parce qu'il fallait que je fasse quelque chose et après, heu et après ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré une entreprise. Pareil, j'ai travaillé, hein.
Mmh mh. Mmh, d'accord, ouais. Mmh mh. Mmh.
Et il s'est avéré qu'au bout de 4 ans, heu, beh, j'ai fini par faire un burn-out. Heu, je pense qu'il y avait un peu de tout dans ce burn-out, parce que moi, d'ailleurs, la psychiatre ne n'appelle pas ça un burn-out, appelle ça plutôt une dépression. Heu
D'accord. D'accord. Ah donc c'est allé un peu plus loin, hem
C'est ça, parce que c'était pas uniquement le fait que j'étais, heu, surmenée au travail, bien au contraire parce que je m'ennuyais, heu
Ouais. Oui, en fait, ça a décalé sur, heu, sur des pro d'autres problématiques qui font qu'en fait, tu t'es rendu compte que, peut-être, dans ta vie professionnelle, tu étais pas, heu, là où tu devais être, quoi.
Mmh, voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, moi, j'étais pas, heu, j'étais pas surmenée au travail, bien au contraire. Je me tournais les pouces. Mais justement, le fait de se tourner les pouces, on perd de l'intérêt pour son travail. On se rend compte qu'en fait, c'est pas fait pour nous, qu'on s'ennuie, qu'on n'aime pas ça
Mmh. Mmh. Ouais, d'accord. Mmh. Tu as plus envie Mmh.
et donc, c'est vrai qu'après, heu, du coup, après cet, heu, cet, heu, petit ce ce petit épisode-là, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, heu: «Peut-être qu'il est temps que je reprenne mes études, en fait. Je je je je me tourne vers une une école d'architecture et que, heu, je reprenne tout du début».
Ouais. Et heu, dans ce travail-là que tu as eu pendant 4 ans, tu avais, heu, tu avais la sécurité financière?